Es isso eu eu vejo dois caminhos, assim, que podem acontecer, e a gente pode falar um pouco sobre do ele os 2, eh, que eu enxergo agora e aí talvez, você decidir qual você acha que é mais eh, não é mais interessante, mas qual você acha melhor trilhar.
É. Uhum. Joga ara mim. Vamos ver, porque a minha vontade foi mandar a pessoa
Primeiro que eu enxergo as Esganar, né. É, eu te entendo.
Não, não foi nem esganar, foi mandar, assim: "Olha só, cada macaco no seu galho, cada um com seus velho". Mas eu não posso falar isso gente. Já só isso aí já é grosseiro.
Uhum. Assim, um caminho é você fazer exatamente o que fizeram com você, que é; muitas palavras bonitas, mas na hora do vamos ver a pessoa só falou: "Olha, então, <clicks tongue> já estou indo já, tá, me espera aí. Me espera, no dia vinte e nove no dia 30 de fevereiro eu estou chegando". Sabe, assim?
Ai, não é meu perfil. 30 de fevereiro, adorei. Olha
<laughs> Sabe, assim, às 11 e 99, eu estou chegando. <laughs> Sabe, igual o meme, eh, "Vamos rezar todas velas virtuais às 11 e 99". <chuckles>
As 11 e 99. É o famoso v carioca, "vamos marcando, vamos marcando, vai avisando, vamos marcando".
Isso, isso. "Quando der, quando der eu te ligo". Sabe assim?
É, "quando eu te ligo".
Esse é um caminho, é você ser a sonsa.
Então, eu não tenho muita coragem de fazer por causa, não da pessoa, mas por causa da pessoa com o Alzheimer.
Hum.